ส สวัส สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างค่ะ ทางนั้นค่ะ?
โอ้โฮ! วันนี้แฮปปีดีค่ะ แบบ เออ ตื่นเช้ามาไปทำงาน ถึงแม้จะอิดออดนิดหนึ่ง แต่ก็ เออ อากาศแจ่มใส แล้วก็วันนี้เมฆไม่มากค่ะ ใช่ แล้วก็แดดนี่คือทะลุเมฆมาเลย ก็ แสบผิวนิดหน่อย แต่ก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะวันนี้
โอ้! ค่ะ เนาะ อย่างน้อยอากาศดี อืม อา ค่ะ ก็ยังดี แล้ว อ๋อ ดีจังเลยค่ะ ดีจังเลย
ทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะ?
ทางนี้ เหรอคะ ทางนี้ อากาศวันนี้ ดีเลยค่ะ พอดีอยู่ต่างประเทศเนาะ ก็อากาศ เอ่อ ไม่ได้ร้อนมากค่ะ ไม่ได้หนาวมาก แต่ว่าฝนค่อนข้างเยอะนิดหน่อย ก็เลยแบบ พอดีมีลูกน่ะ ก ลูกก็เลยต้องอยู่ที่บ้าน อยู่ติดกับลูก อะไรเงี้ย เหงา ๆ ค่ะ ไปไหนไม่ได้เลย อืม
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ไม่เป็นไร รักษาสุขภาพค่ะ ก็ เราว่ามัน มันก็มีกิจกรรมอะไรให้เล่น แม่ลูกนั่นแหละ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ ใช่ ๆ ก็ต้องหาอะไรที่แบบทำในบ้าน ไรเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันออกไปทำข้างนอกไม่ได้เนาะ เออ แบบเวลาฝนตก หรือไรเงี้ยน่ะค่ะ เออ วันนี้มีไรคุยกันดี จริง ๆ เรามีเรื่องหนึ่งแบบว่ากำลัง กำลังสนใจอยู่เลยค่ะ เพราะว่าคุย เพิ่งคุยกับแฟนเมื่อวานนี้เลยว่า "เออ เนี่ย เธอ เราแบบ เรา เราว่าเรามาไกลมากเลยนะ" ไรเงี้ย เพิ่ง เพิ่งคุยกันเลยค่ะว่า แบบ เออ แล้วเราก็ถามว่า "เธอคิดว่า เรายังไง?" อะไรอย่างเงี้ย "เธอคิดว่า เธอมีความฝันไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็เล่าของเขา เขาอยากจะทำนู่นทำนี่ เราก็เลยเหมือนแบบก็ดีเหมือนมัน ดีปทอร์ก อะไรเงี้ย เนาะ ได้คุยกัน ไรอย่างเงี้ย เออ แล้วคุณว่า สำหรับคุณล่ะคะ คุณมีไหม? ความฝันที่แบบ คุณอยากได้อะไร? เออ เป้าหมายคุณค่ะ
อือ ใช่ อือ ๆ ๆ ถูก อ๋อ ได้ค่ะ อือฮึ อืม อือ ๆ ๆ อือฮึ อืม อ๋อ อือ ๆ ๆ ๆ อุ๊ย! ดีนะคะ แบบ อืม ความมฝันเหรอคะ? ก็

เรื่องเรียนอาจจะเป็นเรื่องรองก็ได้แบบ คือถ้าสมมุติเขาฉายแววในสิ่งที่ เขามีกิจกรรมที่มัน
อืม เออ
มันไปได้ดีอะ เออ
อา เข้าใจ เข้าใจ เพราะว่าจริง ๆ ลูกเราตอนนี้ก็เริ่มแล้วแบบเริ่มสอนเขาอะให้เขาเลือก อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า อยากทำอะไร อะไรงี้ ไม่จำเป็นต้องไปเรียนก็ได้ คือน้อง คือน้องเขายังเล็กอยู่อะค่ะ น้องเขา สี่ ขวบน้องผู้หญิง ก็ยังแบบเต้น น้องชอบไปทางแบบ เอ่อ คือให้น้องไปเล่นฟุตบอลน้องไม่เอาเลย จับ จับลูกฟุตบอลแล้วไม่เตะ เออ แต่พอไปให้เล่นบัลเลต์คือมาเลย คือแบบเต้นจริงจัง เราก็เลยส่งบัลเลต์ เต็มตัวไปเลย ใช่ ส่วนน้องคนเล็กเขายัง ก็เล็กมากอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรอดูก่อน อือ แต่ว่าเราก็บอกลูกเราว่าไม่เป็นไร ใช่ บัลเลต์ก็ไม่เห็น ไม่เห็นจะเป็นไรเลย ไม่ ไม่เห็นจะต้องแบบ ทำไมอะ บัลเลต์มันก็หาเงินได้ มันก็เป็นครูบัลเลต์อะไรก็ได้ คือไม่จำเป็น เนาะ
แต่ อือ ค่ะ มี แล้ว แล้วเขามี มีแววด้านไหนบ้างไหมคะ? เต้น เต้น อือ ๆ ๆ ค่ะ อือ อือ อ๋อ อา น่าจะชอบแนวนั้น อือ ๆ ๆ อ๋อ ให้ ให้ ให้เขา เออ ใช่ ใช่ อือฮึ ใช่ ไปติดทีมชงทีมชาติอะไรก็ว่าไป
ใช่ ใช่ ค่ะ นะ จริง ๆ บัลเลต์มันก็มีตั้งหลายอย่าง ไปยิมนาสติก หรือไม่ก็ไปเป็น อะไรนะ ไอ้พวก Ice Skating อะ ที่มันแบบว่าเต้น ๆ แบบหมุน ๆ น่ะ เออ ก็ได้ มันก็หาเงินได้ โอ้โฮ นักกีฬาก็ได้เงินตั้งเยอะ
อือ อือ ๆ ๆ ๆ ๆ อ๋อ ใช่ สมัยนี้แบบ อุ๊ย สมัยนี้เรื่องวงการกีฬานี่แบบห้ามดูถูกมาก ๆ เลยนะ คือแบบถ้าอย่างเมื่อก่อนรุ่นเราก็
ใช่ ใช่ แต่ต้องให้เก่งนะ เออ
ใช่ มันต้องเก่ง แล้วเราว่าคอนเน็กชันน่าจะสำคัญด้วย
อืม อืม แบบ
ไม่รู้เกี่ยวเปล่านะแบบหมายถึง ความสามารถต้องโดดเด่น เพราะว่า กว่าจะคัดระดับอำเภอ ตำบล จังหวัด เขต ภาค ประเทศ อะไรอย่างเงี้ย อือ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ เนาะ เออ มันต้อง ส แข่ง แข่งเยอะ ใช่ ใช่ค่ะ เออ ก็แล้วแต่ลูก เราว่า เราว่า เราเป็นคุณแม่ยุคใหม่แล้วอะ เออ คุณมีลูกยังคะเนี่ย?
ค่ะ อือ ๆ ๆ ๆ ยัง ยังค่ะ ยัง ยังโสดอยู่ ใช่
อ๋อ ยังเหรอ อา ยังโสดอยู่ แต่ถ้าคุณ ถ้าวันหนึ่งคุณมีเนี่ย คุณก็คิดเหมือนกับเรา ใช่ไหมว่า เออ ก็แล้วแต่ลูกเลย จะยังไงก็ได้
โอ้โฮ ถ้าเขา ถ้าเขา แต่เราว่ายุคนี้มันแบบเรื่องเต้นมันอาจจะเริ่มดร็อป ๆ แล้ว เพราะว่ามันเริ่มอิ่มตัวแล้ว เราว่าอนาคตมันต้องแบบ เดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรเกิดมาอีกสักอย่าง
อ๋อ อา ๆ

<chuckles> แล้วก็จริง ๆ ค พอเหมือน เกาะกลุ่มกับคนที่เรียนเก่ง มันก็เลยเก่งไปด้วย ใช่ไหมคะ?
อืม เขา ถามว่าเก่งไปด้วยไหม เรา โอ้โฮ ไม่เลย แบบมัน เราต้องพยายามมากกว่าแบบ มากอะ เออ เท่า เท่าที่จำได้
แบบคะแนนดีขึ้น อ อืม อ๋อ ค่ะ
ก็นั่น แหละ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เออ หลัง จากนี้คงต้องอ่านหนังสือแล้วเนาะ ไม่งั้นก็คงจะแบบ คือมันมีความสุขแหละ ตอน ที่ไม่ได้อ่านหนังสืออะ มันไม่ต้อง เออ แต่พอไปอยู่ในชีวิตจริง มัน มันอยู่กับเขาไม่ได้อะ
ไม่ได้แล้วอะ เออ ค่ะ ค่ะ
แล้วตัวเราจะไปไม่รอดด้วย
อืม เข้าใจเลย เออ ใช่ค่ะ นี่ก็เป็นประสบการณ์นะของคุณนะว่า สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาน่ะ
อืม ใช่ ถูก เพราะว่ามันเหมือน อา ถือว่า เออ มีโอกาสได้สอบติดเข้ามา ถึงแม้จะ
ใช่ไหม? เออ
ห่วย ห่วยก็เหอะ เออ ๆ แต่ก็นั่นแหละค่ะ เปลี่ยน เปลี่ยนจริง ๆ อืม
ค่ะ ใช่ เปลี่ยน เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนวิธี ความคิด เปลี่ยน เอ่อ ใช่ไหมคะ แล้วก็หาวิธีว่าฉันจะทำยังไงให้มันดีขึ้น ทำตัวเองยังไงให้มันดีขึ้น ไรเงี้ย ก็เหมือนเรา เราก็ เราอยู่ประเทศไทยทำงานมาตั้ง 8 ปี สุดท้ายก็ตัดสินใจมาอเมริกา เพราะว่าอยากทำให้ตัวเองดีขึ้น มันก็ เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์
ใช่ ใช่ อืม ค่ะ อือ ๆ ๆ ใช่ ก็ถือว่าวันเนี้ย อา เรา เราเชื่อมั่นว่า คุณน่ะตัดสินใจไม่ผิดหรอก
อ๋อ ค่ะ หวังว่า จนถึงวันนี้ 8 ปีแล้วผ่านมา <chuckles> หวังว่าจะเป็นแบบ ไม่ผิด
อืม เออ ไม่เป็นไร ก็รู้แหละว่า แต่ละวันมันก็ไม่ได้แฮปปีเวอร์ขนาดนั้น เหมือนไม่ว่าอยู่ที่ไหน บนโลกอะ เราเชื่อว่าทุกวันมันมีทั้งสุข ทั้งทุกข์อะ ก็ เออ ในเมื่อเราเลือกแล้วก็ไปให้สุดทาง
ใช่ ค่ะ จริง จริง อา เนาะ เช่นกันค่ะ คนอยู่ที่ไทยก็ จริง ๆ เราชอบนะอยู่ที่ไทยนะ หวังว่า เอ่อ คุณก็จะมีแบบว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะ อืม อยากกลับไทย อืม ค่ะ เนาะ ไว้มาคุยกันอีกได้ ได้เลย ได้เลยค่ะ แล้วก็ เอ่อ หวังว่าจะได้คุยกันอีกเนาะ
อืม ใช่ ไม่มี อืม ที่ไทยร้อนมากค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณมาก อ อืม ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ เทกแคร์ ค่ะ ใช่ค่ะ ก็มีโอกาสเดี๋ยวไว้ ก็วันนี้ขอบคุณมากที่ ที่มาแชร์ประสบการณ์ เพราะว่าถือว่าได้แลกเปลี่ยนเนาะ เราจะได้รู้ว่า เออ มี มีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจอยู่ อืม
ได้เลย

อ่า ย้อนแย้ง <chuckles> ค่ะ
นึก นึกภาพออกไหมคะ? งง
ใช่ ๆ ก็คืออะไรใครก็ได้ แต่ไม่ใช่ลูกเราไง คือ เออ
เออ ใช่ ก็เลยแบบ อ้าว ลมใต้ปีกแต่ละ ของฉันไม่เหมือนกับของคนอื่นนี่เอง <chuckles>
ค่ะ อืม ค่ะ เราคิดว่าอันนี้หรือเปล่า คน จ คนอีกเจเนอเรชันหนึ่งอะค่ะ เขาจะคิดว่า เออ ต้องงานที่มั่นคง อะไรอย่างเงี้ย แล้ว เขามองว่าไอ้งานพวกเนี้ยมันไม่ได้เงิน แต่จริง ๆ แล้วคุณแม่ไม่รู้เลยว่า influencer ได้เงินเยอะกว่างานทำงานบริษัทอีกนะทุกวัน เออ ค่ะ แล้ว แล้ว ร สุดท้าย เออ สุดท้ายแล้วคุณได้ถามคุณแม่ไหมว่า ทำไมเขาถึงไม่สนับสนุนน่ะ?
อืม ใช่ ใช่ จริง คือแบบว่า อือ ๆ ๆ ค่ะ ก็ ก็คิดว่า สุดท้าย คือเคยจำได้ว่าตอนเด็ก ๆ เขาก็บอก "เฮ้ย อย่าไป" คือเจเนอเรชันนั่นแหละ เขาก็จะมองว่าแบบ เออ เต้นกินรำกิน แบบมันไม่มั่นคงหรอก เหมือนดารา อะไรอย่างงี้ เมื่อก่อน โอ้โฮ แต่ไม่อยากจะบอกเลยว่าสมัยเนี้ย ซีรีส์วงซีรีส์วาย ยูริ อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ ค่ะ ค่ะ อา ๆ โอ้โฮ ค่ะ
รวยมาก แบบช่วงกอบโกยอะ
ใช่ ๆ ๆ แต่เราว่ามีช่วงกอบโกยที่เขามอง ก็คือมันไม่ยั่งยืนไง อาจจะเป็นแบบ
อืม มัน อือ มันก็ไม่ยั่งยืน แต่เราเห็นพอ พอเขาได้ เขาไปทำธุรกิจค่ะ
แป๊บเดียว ค่ะ อา จริง เขาก็ใช้ความดังของเขาเนาะ ไปเปิดบริษัท หรือไปเปิดแบบสินค้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือสมัยก่อนเราว่ามันไม่มีพวกตต. หรืออะไรที่มันแบบสามารถที่จะแบบ ใช่ไหม เออ ไปขายของแล้วก็ใส่ตะกร้าได้อะ เดี๋ยวนี้มัน เดี๋ยวนี้แค่คุณไลฟ์อะ เขาก็ให้เงินคุณได้แล้วนะ
อืม ใช่ อืม ใช่ ๆ ๆ อือ ๆ ค่ะ จริง ตะกร้าส่งดอกไม ้
คือมันมาไกลขนาดนี้แล้วอะ ใช่ คือสมัยก่อน อันนี้ไม่รู้ว่าคุณแบบน่าจะคล้าย ๆ อ อายุเท่า ๆ กันค่ะ คือที่เราเคยเห็นสมัยก่อน คือ <chuckles> คือถ้าสมมุติว่าคุณให้เงินน่ะ คุณต้องให้เป็นเงินพวงมาลัย หรือเงินที่แบบเป็นจริงจังอะ ต้องให้มันเป็นแบบ เออ ไป ไปงาน ส เอ่อ มูลนิธิต่าง ๆ แล้วก็เอาเงินของแฟนคลับไปให้ อย่างเงี้ย คือนั้นคือรุ่นของเรา แต่สมัยนี้คือ ฟ ตัวศิลปินน่ะเขาไลฟ์ แล้วเราก็คือ one by one เลยอะ เราก็ให้เลย อยากจะให้ดอกกุหลาบ จะให้ อะไร ใช่ แล้วแบบมันมาไกลขนาดนี้แล้วอะ เออ คุณ จริง ๆ เราควรที่จะปรับ ปรับทัศนคติแล้วอะ
อือ น่าจะ <chuckles> อือ ใช่ อือ ใช่ ไปซัปพอร์ต